À, thì đó, thì nếu mà coi phim không một mình mình bao rạp á thì, à, quá đã rồi, nhưng mà khi mà mình coi phim mà mình đi coi với lại nhiều cái người mà người ta không có nhiều ý thức á thì người ta sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm coi phim của mình. Kiểu như là, người ta nói chuyện nè, kế bên á thì, ờ, ờ, kể tình tiết phim rồi spoil phim, rồi sau đó hả, có những cái người mà mang đồ ăn ở ngoài vô thì cũng ảnh hưởng tới cái mùi, không gian cong rạp nó cũng nhỏ mà. Rồi, à, sau đó đi, thì có những cái người mà người ta, ừm, kiểm tra thông báo điện thoại hay là cặp điện thoại lên, mà bạn tưởng tượng đó là trong cái không gian mà nó tối như vậy mà một cái vật sáng nó le lói thôi á là cũng là đúng rồi, cho nên là cũng khó chịu, cũng như là nói về hạn chế thì cũng khá là nhiều ha.
Đó, chính xác. Ờ, cũng có đó nha. Đúng rồi. Đúng, cũng nhiều lắm á nha. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, thì đấy. Ừm. Ừ, đúng rồi, liên tục cũng có đó. Thấy rõ, đúng hông? Chính xác, chính xác. Đúng ha, nhưng mà cứ, kiểu, ưm có vẻ như là mấy cái đó thì, ơ, cũng hông biết là bạn có nghĩ ra được cái hướng nào để giải quyết triệt để hông? Mình thấy là, kiểu, giống như là, ở ngoài rạp này kia thì nó cũng có luật á, nhưng mà nhiều người thì người ta lại hông có ý thức như bạn nói thì nó lại cũng không có hạn chế được tối đa những cái điều đó. Thì hông biết là bạn có cái biện pháp gì bạn nghĩ bạn có thể khiến cho cái trải nghiệm, ơ, xem ngoài rạp á nó hiệu quả hơn hông? Ờ.
À, hồi đó thì mình không có giải pháp đâu, nhưng mà tại vì, ừm, cái cảm giác xem phim của mình là quan trọng mà cho nên á là mình kết hợp với lại cái thói quen của mình là mình coi vào buổi sáng. Thì ờ, ý là mình hông có coi vào buổi tối như hồi xưa nữa đúng rồi, thì chọn những cái phim mà ở trong những cái đúng rồi. Ừm, thế là
Đúng rồi đó. À, thói quen hả? À, chọn giờ, à, à, có nghĩa là, kiểu, mình mình Những cái khung giờ mà nó ít ít người hơn, đúng hông? <chuckles>
Đúng rồi, thì, ừm, hầu như là mình cũng hông gặp rất là nhiều người nữa, thậm chí là có những cái phim mà 1,2 người thôi, ừm, có một mình mình cũng có luôn. Ờ, cho nên là, ờ
À, đúng nha. Ồ, tính ra cái cái cách nó cũng hay, ừ.
Ừm, thì đó. <chuckles>